อ๋อ ใช่เลย คือค่อย ๆ เติมนี้จริง ๆ เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับ เพราะว่าหลาย ๆ ท่านเนี่ย ก็อาจจะเหมือน อ่า เราลิสต์ไว้แล้ว เรามีภาพในหัวแล้ว เราอยากได้มุมนี้ แล้วก็ อ่า ไปช็อปปิง ก็คือออกไปช็อปวันนั้น ใช่ไหมครับ ก็ อะ โต๊ะก็ต้องครบแล้ว เก้าอี้ แล้วก็ของจัด ของตกแต่งพอเอามา แล้วก็ เอ่อ บางทีใช้ไปสักพักรู้สึกว่า ไม่ควรจะอยู่มุมนี้เลย อะไรแบบนี้เนาะ พอจะไปเปลี่ยน ก็รู้สึกว่า อา อ่า ซื้อของใหม่มาเติมอะไรแบบนี้ ของเก่าก็เหมือนแบบว่าเสียเงินไปฟรี ๆ อะเนาะ แล้วแบบเนี้ยครับนิดหนึ่ง ถ้าใน จากประสบการณ์ของคุณอะเนาะ เก้าอี้ที่นั่งสบายกับเก้าอี้ ที่ มีผลมากไหมครับเนี่ย?
มีผลมากเลยล่ะค่ะ เพราะว่าใน 1 วันอะเรานั่งนานไง แล้วอันเนี้ยต้องควรอย่างมากแหละควรจริง ๆ ที่จะต้องไปลองด้วยตัวเองเนี่ยล่ะค่ะ
อ๋อ โอเคเลยครับ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับที่มาแชร์เรื่องราว มุมสุดโปรดที่บ้านให้ฟังนะครับ สนุกมาก ๆ เลย วันนี้ขอบ คุ สวัสดีครับ
ยินดีมาก ๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ